Mmm, bener bener sih. Nah, kalau media sosial, eee, media sosial bagi Kakak yang paling gampang banget, eee, dipake buat orang yang ingin memviralkan musiknya, itu med media sosial apa, Kak, menurut Kakak?
Mmm. Mmm. Iya. Iya. Tergantung juga targetnya ya, kalau misalnya targetnya, gen Z, generasi Z, gitu ya, TikTok kali ya, TikTok sih menurut menurutku. Tih di TikTok itu gampang banget viral, kita bisa klik di lagunya, nanti bisa keluar kan video-videonya. Nah, itu TikTok sih. Ke-2, Instagram mungkin ya. Heeh. TikTok sama Instagram.
Mhm. Mhm. <laughs> Eee, iya. Iya sih. TikTok sih ya Kak. Mhm. Instagram berarti, eee, Reels ya?
Di Reels, iya di Reels, atau mungkin, eee, memperkenalkan lagunya lewat dance challenge gitu ya. Eee, mungkin sama-sama sesama artis gitu melakukannya, wah itu itu keren sih strategi itu menurutku.
Mmm. Mhm, iya sih. Oh wah, mantap banget sih, kayak Kakak ini pengalaman banget ya berarti udah berselancar di media sosial untuk ngedengerin musik ya. <laughs> Ya udah sih, eee, makasih banyak sih, Kak, ini atas sharing-sharing-nya, jadi aku semangat sih, eee, buat bisa lebih banyak tahu heeh, bener, iya, makasih banyak ya, Kak.
<laughs> Alias kebanyakan ya. <chuckles> Iya. Mmm. Tambah menikmati musik lagi ya. <laughs> Sama-sama.

Yang aku suka sih, sebenarnya yang romance gitu ya, yang cinta-cinta lah, gitu. Memang aku seneng e musik-musik yang kayak gitu, gitu. Jadi aku bisa menikmati musik di 2 channel yang berbeda, eee, <chuckles> dari TV yang konvensional, lalu juga dari layanan streaming gitu, atau juga dari media sosial ya, mhm.
Mmm. Ya ampun. He A <chuckles> Berarti oke. Kakak pernah ada pengalaman nggak, kayak dengerin musik yang romance dan mellow itu ngena banget sampai bawa kebawa emosi, gitu?
Mhm, mhm. Oh, itu sering banget <chuckles> itu sering banget sering banget, malahan aku kadang-kadang sengaja gitu. Udah kebawa emosi gitu ya, terus aku ngulik lagi nih. Coba, ah, aku mau lihat, eee, musik ini, ngedengerin musik ini, misalnya tadinya dengerinnya di Spotify, tapi aku pindah, nyari mengenai artis yang nyanyi lagu ini, di media sosial gitu, atau di YouTube. Di YouTube misalnya aku carinya, mmm, lagu ini dimainkan di piano itu seperti apa. Wah, itu jadi muter-muter tuh, lalu lagu ini dimainkan pakai gitar. Wah, itu beda lagi tuh rasanya, lalu lagu ini dinyanyiin sama, eee, orang lain gitu, kayak apa tuh. Itu jadi kayak ngulik lagi, itu sih, mmm, <chuckles> jadi berpindah medium gitu ya, berlanjut, mhm.
Ya ampun. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Ya ampun. Ya, ah ya ampun, jadi Jadi, is jadi, istilahnya tuh kayak kepo gitu ya, Kak, jadinya. <chuckles>
Iya, gitu. Jadi makin kepo, makin kebawa, terus
Heeh.
jadinya, eee, aku bisa menikmati musik dengan di medium yang berbeda dan mendapatkan pengalaman yang baru gitu, ketika mendengarkan musik ini dimainkan di piano, musik ini dimainkan dengan pakai gitar, musik ini dinyanyikan oleh orang lain, itu jadinya mendatangkan pengalaman yang berbeda masing-masing, gitu.
Mhm. Mhm.